Я думаю Они мне ниче не говорили: "Вот вот, ты знаешь, с тобой что-то не так". Но вот я заметила, кстати, вот, э, да, у меня была вот эта апатия, возможно, даже депрессия. Я не знаю, да, потому что депрессия- это тоже, это чувство очень сильно щас как-то перекрутили. Это же на самом деле серьёзная болезнь.
Мгм. Да-да-да. Мгм.
Но было так плохо. И вот они, ам, а люди- они как звери, чувствуют какую-то слабинку. Вот как-то подчинённые даже в тот момент начали себя вести более так расхлябисто, да, потому что у меня уже просто не было никаких сил как-то что-то контролировать, да. Вот где-то вот даже я заметила, люди, которые на улице вот, да, там, меня стали чаще толкать. <chuckles> У меня нет слов, вот как-то даже так было, насколько я была, наверно
Мгм. Мгм, мгм. М! Со всех сторон обижают. Ага.
Да, я, насколько, видно, была морально, вот, какая-то слабая уже. И люди а люди. как звери, да, если так, ну, э, не все такие осознанные, да. Вот чувствуют слабину, надо где-то толкнуть. А, ну, кто-то осознанный, конечно, он это не делает, да. И, ну, много же таких, да, <chuckles> неосознанных. И вот где-то меня стали толкать, когда раньше этого никогда не было, да. Вот я заме "Что происходит вообще?" Вот. Даже дома вот как-то на меня стали больше, э, вроде как обязанностей вешать, да. Ну вот ну вот со всех сторон вот, и, ну, всё как-то поменялось. И я так думаю: "Если еще я еще продолжаю вот я работаю здесь, я, наверное, ну, я не выдержу." Я и у меня даже не было сил искать работу, да.
Мгм. Мгм. Ну да. <chuckles> Мгм. Так. Слушай М. Слушай, ты говоришь, что в той ситуации, там, ты говоришь, что мама вроде тебя не очень, да, поддерживала. Ам, и то есть вообще, были ли лю людь люди, кто тебя вообще понял, или все вокруг только выражали полное непонимание?

Ага. Слушай, вот и скажи, вот ты раз прошла такое, это выгорание, вот с да, что аж до увольнения дело дошло. Может быть, у тебя есть какой-то совет, кто, может, только еще на пороге и вот не хочет, словом, доходить до такой точки невозврата. Как-то можно вообще уменьшить этот риск выгорания, на твой взгляд?
Мгм. Ой, честно говоря, мне кажется, нет. Мне кажется, это как-то приходит, да, не незвано-негаданно. Возможно, у кого-то по-другому, но вот у меня это пришло вообще но, опять же, это пришло через 7 лет. Возможно, хорошо менять работу каждое вот говорят же психологи: каждые 3 года надо менять.
Мгм мгм. Мгм мгм.
А